مش فاهمين أي حاجة، أنا شرحت بس للناس اللي أنا أعرفها، حس حسّيتهم يا جماعة دي دي انتخابات بلدي يعني <laughs> دي مش إحنا ما كنّاش دي مش أُغنيّة أفراح.
<chuckles> إن آآ، وبعدين في فئة معيّنة من المجتمَع عندنا بيكرهوها أوي يعني بصراحة بسبب ال بتفكّرِك بال ب أنا أصلًا ما باحبّهاش، بس مع إني باحب حسين الجسمي جدًا، جدًا. آه للأسف بقى، بافتكر أيام ما يعلم بيها إلّا ربنا، أنتِ عارفة في ظل في ظل ذِكرِك على الأغاني أنا آمم آآ، ال الناس ما بتس تسمعش ما بتفهمش الأغاني اللي هُم بيق بيسمعوها آآ، أنا يعني أنا أعرف ناس آمم، بي بيرقصوا على أغاني امم، يعني هو مبسوط بالموسيقى، هو مبسوط بالموسيقى مش أكتر. يعني أنا أنا جَه لي فت فترة كنت باسمع أغاني أذر أذرباج أذرباجينية، اللي هو بتاع أذربيجان وتركيا، آه، وأنا مش فاهم أي حاجة خالص.
أكيد، أنا متخيّلة. <chuckles> بس الأُغنيّة دي لأ. <laughs> آه، آه. آه. أ بجد؟ ياه! <chuckles> أنا يمكن يمكن هل عشان ليها علاقة ب بال بال آه، امم.
موسيقى. بالضبط، يعني أنا باسمع أُغنيّة فرنسية امم أنا أنا عايش في البرتغال من قر فترة قريّبة سمعت أُغنيّة فرنساوي عجبتني، وبعد ما سمعت واحد صاحب جزائري وس قُلت له اسمع الأغنية دي جميلة أوي، وأنا قاعد أرقص عليها ومبسوط قال لي قعد يضحك، قُلت له: "في إيه؟" قال لي: "أنت عارف الأُغنيّة دي بتاعة إيه؟" قُلت له: "إيه؟" قال لي: س "في واحد أبوه اتوفّى، فبيعمل له أُغنيّة." قُلت له قُلت له: "لا والله؟" أيوه هي دي. <humming>
آه. آه. يا لهوي! اللي هي Papaoutai آآ، يا لهوي! دي دي برضه مشهورة جدًا، أنا كمان باسمعها. <chuckles>
أ أنا عجبتني جدًا لأن أنا عايش هنا فواحد ص فرنسي كان شغّلها وبتاع ع يعني هو بيقلّب في الفيديوهات، فعجبتني فخدّت اسمها، آآ، ف فبعدين اتصدمت، قال لي: "أنت بتعمل إيه يا عم ده" قُلت له: "لا والله؟ البقاء لله ما ما أعرفش." <giggles> ف
آه. آه. ده ده ده واد بيدوّر على أبوه يعني <chuckles> آه آه هي أنا الأُغنيّة دي برضه فعل يعني هي بتشتغل كتير جدًا في ال في ال برضه الناس كلّها بتغني معاها، أصل هي موسيقتها مش موسيقى حزن يعني. <laughs>
صحيح. جميلة، صح. يعني و وإحنا بناخد الموسيقى وخلاص، مش لازم الكلام بقى. الله يرحم الحاج و وبتاع بالضبط، هو الحاج الله يرحمه ولكن إيه، إحنا يعني خلاص مات هنعمل له إيه يعني؟ <chuckles> <laughs> <chuckles> آآ، وبعدين معلش يعني هو برضه إحنا نعاتب على المُغنّي، في حد في الدنيا يعمل أُغنيّة لباباه ويقعد يقول له <humming> ويرقص؟ يعني <tsk> يعني أنت أنت كنت بتكرهه والَّا إيه؟
أص أصل أنا مش فاهمة. <laughs> أنا آآ، بالضبط هنعمل له إيه؟ حضرتك لو متضايق أوي كده اعمل له أُغنيّة هادية. <chuckles> أي آآ، فعلًا، فعلًا هو اللي ابتدى هو اللي ابتدى الموضوع. مش إحنا. <chuckles>
صحيح إحنا عند إحنا عندنا في مصر تخيّلي تسمعي أُغنيّة حزينة كده؟ أنت أصلًا تعيّط قبل ما الأغ قبل ما الموسيقى تبدأ.
يا لهوي! آه بالضبط. أنا ب أنا بقى مش عارفة هل في فرنساويين برضه بيسمعوا الأُغنيّة ديَّة بحُزن، والَّا هُم كمان بيغنّوا ويرقصوا؟
مش ه إحنا محتاجين نسأل السؤال ده فعلًا للأسف يعني. <chuckles> ندوّر على حد فرنسي. لأن هي بصراحة تستدعي الرقص، يعني أنت ممكن تبقى ماسِك نَفْسك كده وقاعد على الكرسي، ومش ق عاوز تتحرّك، ولكن <tsk> لأ أنا مضطر أقوم يا جماعة، أنا مضطر أقوم. <giggles> أ و وبعدين خُد بالِك يعني هو خلاص اتوفّى، إحنا ن يعني هو خلاص اتوفّى وساب ذكرى كويّسة، الناس فرحانة <chuckles> آآ، أنا مبسوط، والموضوع انتهى، وبصراحة كنت مبسوط أوي في الكلام معاكِ، وإن شاء الله نتكلّم تاني. شكرًا، مع السلامة مع السلامة.
يعني آآ، اللي فاهمين بقى الكلام بيعملوا إيه؟ <laughs> <chuckles> بالضبط. <chuckles> صمت، ادعوا للراجل. قصدي ادعوا له. <chuckles> آه، آه، بالضبط. وأنا كمان جدًا، شكرًا جدًا ليك. مع السلامة.